Uy, papa'no ba 'to? Alam mo namang Disyembre kasi, 'di ba? Ayan na, kaliwa't kanan na 'yong mga party-party dyan at mga year-end party, Christmas party. Eh, gawa kasi nito, eh, ang dami kong ano, ah, nag-iimbita at 'yong mga nagpaplano na magkaroon ng ano naman, kumbaga Christmas party or reunion get-together. Eh, hindi ko alam kung, papano ko pagkakasiyahin 'tong pera ko. <chuckles> Ibig sabihin hindi, gusto ko sanang ano su makisali, alam mo 'yon, 'yong sa mga gagawing, ah, gathering na 'yan dahil nga siyempre pasko naman. Eh, ang problema nga, eh, parang feeling ko hindi aabot 'yong aking, ah, ano, eh, ah, budget sa ngayon dahil, ah, gawa no'ng ako'y mayro'ng, ah, kolehiyo pa na pinag-aaral. So, may nag-iimbita sa aking mga barkada, may nag-iimbita ng mga kaopisina, alam mo 'yon, eh, tapos bukod pa do'n, eh, 'yong sa siyempre 'yong sa pamilya ko naman, kumbaga sa mga relatives ko. At, ah, magkakaro'n din kaming gano'ng get together pagdating ng actually 'yon naman, eh, pagkatapos na ng, ah, bagong taon, unang linggo ika nga ng, ah, ng Enero. Ang problema siyempre bukod pa do'n sa mga nabanggit kong 'yan, eh, siyempre kailangan ko rin namang maghanda sa bahay namin, 'di ba. Dahil para sa, ah, Christmas Eve 'tsaka siyempre sa Bagong Taon. So 'yon ang problema ko kung papano ko ba, ah, kumbaga makakagawa ng, ah, kasiyahan sa limitadong budget lang, eh.
Ah, matanong ko lang, um, ilan ba 'yong dadalo? 'Saka magkano ba ang budget niyo para dito?
Actually sa dadalo, ah, depende pa siguro 'yon kung, ah, sabihin na natin siguro do'n sa may, ah, barkada ko, eh, kami naman 'yon, eh, mga ano lang naman kami, ah, 6 lang naman. Tapos, eh, kadalasan, eh, siyempre puro lalaki 'yon pero, ah, nap kadala ang pinag napapagkasunduan naman namin na 'pagka sa gano'n, eh, kasama namin 'yong mga partner namin siyempre para ano So sabihin mo ng actually 2 do'n, eh, ano pa single pa, so, 4 x2 8, 10, mm, gano'n. 'Yon na siguro 'yon muna ang ano hihihingan ko ng, ah, ng tulong sa'yo kung papano ko ba magandang mai-budget 'yan kasi, wala pa rin naman kaming ano um, kumbaga napa-finalize na anong gagawin. Kaya lang gusto ko sana maging prepared, ah, kumbaga atleast kapag nagtanong sila, eh, may mailalatag na akong, ah, ideya. Sa budget siguro, ang budget ko kasi ayon pa, mga mga 500 kasi ang dami ko pang ano, eh, a-attend-nan, eh. At tsaka kadalasan naman, eh, kami ano, ah, tawag dito, ah, cheap in ba, kumbaga potluck naman kami. So 'yon, eh, hindi ko alam kung aabot ba 'yon, kung uubra ba 'yong ganong klaseng budget sa dito pa lang sa mga barkada kong yan.
Hmm, okay. Okay. Hmm, okey pero napagdesisyonan niyo na ba kung saan kayo magce-celebrate, kung sa labas ba or sa hotel, o mananatili lang ba kayo sa bahay?
Actually, sa parte namang yun
Anong klase ba ano mm, anong klaseng aktibidad ba ang trip ng grupo mo?
Hmm, eh, kami naman eh, puro kwentuhan, sounds tapos eh, siyempre nandiyan yung mamam, 'di ba? <chuckles> Nag-iinom tsaka ano, mahilig din naman kaming kumanta. So, at ang initial na usapan namin talaga is ano lang, yung sa bahay nalang kung kanino pwe-puwede kasi eh, alam naman ng lahat na na na yung sitwasyon, 'di ba? Kaliwat-kanan ang mga, ah, gastos, ang gathering so minabuti namin na kumbaga eh, talagang gumawa ng budget ah, get together or year-end party naming magbabarkada.
<chuckles> Oo. Tama. Alam mo tama nga 'yong desisyon niyo nasa bahay na lang, kaysa mag-ano pa, ah, mag-hotel o kaya, um, lumabas pa ng bahay kasi hindi n'yo rin sure naman kasi baka, ah, mapag-tripan din kayo, 'di ba? So ayun, since gusto n'yo naman sa loob ng bahay puwede nyo puwede rin naman kayo mag-ano eh, yo 'yong sabi mo, videoke? Mahilig din naman kayo kumanta, 'di ba? Tapos mag-barbecue kayo kasi sabi nyo hindi naman matatanggal ang ano diyan eh, inuman.
Tama, mm.
'Tsaka meron din kayong, ano 'di ba, parang potluck naman kayo. Ayon, napaka-ano 'yon, ah, tipid na no'n. Saka alam mo
Mm,
'yong tunay na ano naman kasi saya, eh, hindi laging nakadepende sa ano, eh, kapal ng pitaka or sa laman ng pitaka, 'di ba? Madalas nga, eh, ang pinakamasayang alaala, eh, nagmumula lang sa mga simpleng bagay, na hindi nangangailangan ng mala malalaking gastos, 'di ba?
Oo, alam mo tama ka naman diyan, eh. Bigla ko nga naalala na no'ng noon naman, eh, talagang kami pare-pareho naman kaming wala talaga noon. Dahil kami'y pinanganak at lumaki na, ah, mahirap din, masasabi kong mahirap dahil wala naman kaming mga sari-sariling bahay 'yong magulang namin, eh. So kumbaga, at least sa henerasyon namin, kahit papano na um-upgrade ng konti rin naman 'yong 'yong antas ng buhay. So maaari nga, tama ka nga, wala 'yong sa wala naman sa kapal ng pitaka 'yan, eh, talagang ang ang gusto lang namin syempre 'yong samahan naming magbabarkada, eh, bag bago matapos ang taon, eh, magkasama-sama at mag-celebrate. Ngayon, bukod do'n sa may barbecue sinabi mo 'yon, 'no, 'yong mga gano'ng ihaw, mukhang okey nga 'yon, ah. Sa pagkain o dit since mag-iinom kami, ano kaya magandang, ah, putahe o i ihanda na sa masasabi mo nga kasi mo syempre na tradisyunal na 'yong mga kumbaga, eh, naka nakasanayan na 'yong mga spaghetti at kung ano. Kadalasan 'yan na nangyayari nga maalala ko tuloy bigla 'yong nakaraang taon, eh, 'yong pinuntahan naming, ah, lugar, do'n sa lugar no'ng, ah, partner ko. Kung anong handa no'ng tiyahin niya, sa mga pinsan-pinsan na bahay, pare-parehong spaghetti. <chuckles> Kaya walang mag ka walang walang magkabigayan. Ayoko, spaghetti na nga sa 'min, eh. Tapos may isang bukod-tanging nagdala ng iba, carbonara, kami nagdara nagdala no'n, eh. Ayun ang naubos, ah, kaagad 'yong carbonara namin. <chuckles> Dahil syempre siya 'yong naiiba, eh, lahat puro spaghetti, eh, iyon. Kaya 'yong iniisip ko ano kaya magandang, ah, ano namin? Baka may ma-suggest ka diyan na tipong, eh, hindi namin kadalasang hinahanda para sa sa aming get together nga, na budget, ah, 'yong budget. <chuckles>
Oo nga. Totoo. Um Bakit mm. Pwede kayo sigurong mag-ano ng beef steak?
'Di ba.
O kaya adobo? Gano'n, para maiba naman o kaya mag ano kayo ng, um, lumpia, 'di ba?
O Ah, lumpiang shanghai 'yon ba sinasabi mo?
Oo, oo, lumpiang shanghai 'di ba, puwede naman 'yon, 'di ba?
Puwede, oo, 'tsaka atleast 'yong ano, beef steak. Oo, matagal naring kaming hindi kumakain no'n, eh. Tama 'yong suggestion mo alam mo, ah, kasi for sure 'di ba, pagdating sa, ah, mga kanya-kanyang bahay niyan, eh, pabonggahan ng ano 'yan, eh, ng pagkain, eh. Hahanapin mo 'yong mga simple nalang atsaka 'yong beef steak paborito namin 'yang magbabarkada ang galing mo, ah, siguro nahulaan mo 'no. Ang galing mong manghuhula, kasi 'yang beef steak na 'yan may istorya kasi 'yan dahil gawa no'ng ano, ah, 'yan 'yong laging niluluto no'ng isang, ah, actually, ah, nanay no'ng, barkada naming namayapa no'ng kami bata pa. So 'pag pumupunta kami sa kanila 'yon ang lagi naming natye-tyempuhan, 'yon ang laging ulam nila. So, sige gagawin ko no'n, sasama ko 'yan sa ano namin, sa menu namin ika nga, kumbaga parang tribute na rin do'n sa barkada naming 'yon. Tapos 'yong adobo kasi puwede nga rin namang pampulutan 'no, oo nga 'no.
<chuckles> Mm. Mm. Oo, 'saka sisig, 'di ba? Puwede 'yon, pulutan. Mm.
Kaya O Tama, oo sakto mayro'n pa namang, ah, alam ko merong sizzling plate 'yong, ah, barkada naming isa, eh, padadala ko sa kanya 'yon. Eh, 'pagdagting pagdating naman kaya sa ano, ah, tawag dito, ah, sa inumin ano kayang magandang ma mainom ngayong Pasko't-Bagong Taon para sa aming magbabarkada?
Inumin. Mas okey na kasi ngayon 'yong ano, eh, 'yong mga, um, 'yong anong tawag dito, 'yong mojito. 'Di ba may nabibili ng mojito 'yong sa, San Mig ba 'yon? 'Yong mojito ma ma oo, 'yong 'di ba nasa 'di ba nasa 100 plus lang 'yon?
Ah, sabi mo 'yong flavored? 'Yong may may flavor. Ah, talaga ba? Nasa 100 lang ba 'yon?
Oo, puwede 'yon. Tipid na 'yon.
Okey 'yon, ah. Ano ang mojito rin kaya nga ang mojito, eh, gin ba siya?
Oo, oo.
May lasa? Aba, puwede 'yan. Kasi dito sa lugar namin, eh, malamig, eh, so saktong sakto 'tsaka
Oh, maganda 'yon, pampa-ano mm. 'Di ba?
Hmm. Puwede ba sa mga babae 'yon. Ni ininom din ba ng mga babae 'yon?
O naman. Mayro'n naman 'yong ibang flavor kaya puwedeng puwede naman 'yon kahit saan talaga, sa babae, sa lalaki, puwedeng puwede. Saka ang maganda do'n mura lang, 'di ba?
Oo nga, 'no. Magaling 'yon, ah. Ang ganda no'ng suggestion mong 'yon at, ah, isasama ko 'yan sa pag ah, sa aking i isa-suggest sa aming, ah, 'pag nag kami'y nag ano baga, nagplano na at plano namin kasi mag-usap Teka, ano ba ngayon? By next week, oo pero ga mag mag isisingit kasi namin, eh. Ang hirap kasi alam mo naman, 'di ba? Pasko't Bagong Taon. 'Andiyan na mga reu-reunion talaga. Gusto naming isingit at least sa gitna ng Pasko at Bagong Taon. So mayro'n na kaming puwede sa iniisip ko ako na magshe-share ng ano, eh, beef steak, eh. Paluluto ko kay Misis, kasi masarap mag-beef steak din si Misis. Tapos pa puwede naman siguro, 'no, kaniya-kaniyang ano, oh, ipa i-delegate ko 'yong mga potluck or kung anong mapapagkasunduan namin na, ah, pagkain o handa, 'di ba. Ayun, oh, alam mo, maraming maraming salamat kasi, ah, kanina hindi ko alam talaga kung papano uumpisahan 'to, eh, 'yong planong ito, eh, pero binigyan mo ko ng mga option at, ah, ideya at ako'y natuwa at iko-consider ko talaga bawat, ah, ideyang binigay mo sa 'kin.
Hmm, o Mm. Oo. Mm. Hmm. Walang anuman. Masaya ako't nakatulong ako sa 'yo. Ayun. Maraming salamat muli at magandang gabi sa 'yo. Paalam.
Paalam. Mag-ingat ka.